Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Sana ne anlatacağım? <chuckles> Emm, ya bizim ailemizin çok meşhur bir yemeği var. Daha doğrusu, eee, babaannemin diyeyim, ailemizin demeyeyim de, eee, onu yapmayı denedim ve rezalet oldu. <chuckles> Çok kötü, bir türlü, bir türlü beceremiyorum. Çok zor bir yemek, ya aslında çok kolay gibi ama, eee, şöyle, anlatayım, eğer istersen. Eee, bir lahana sarması bu ama, eee, böyle Karadeniz usulü bir lahana sarması değil. Şöyle, lahananın içerisinde, eee, patates, kıyma ve bulgur oluyor.
Tabii. A! Evet, ilginç. A, nasıl yani? Neden öyle oldu? Hı hı. Tabii ki, tabii ki. Hı hı. Hı hı.
Eee, ve bunu, işte, lahanayı iyi haşlayıp sarıp fırında pişiyor ve üzerine baharatlı bir tereyağı sos yapılıyor. Eee, pişince de üzeri bayağı kızartılıyor böyle siyaha yakın yani börek gibi ama değil, lahana sarması gibi ama değil, <chuckles> çok farklı ve, eee, sadece babaannemin yaptığı ve bildiği bir şey, başka hiçbir yerde yok. Kendisi bulmuş ve inanılmaz lezzetli bir şey. Benim en sevdiğim yemek ama ben bir türlü yapamıyorum, yani, yapıyorum yapıyorum, ya lahanası çok sert oluyor, ya eriyor, ya içi bulguru sert oluyor falan mücadele edip duruyorum. Eee, o yüzden öyle bir anlatmak istedim sana. Senin se böyle sevdiğin bir aile yemeği falan var mı? Özel bir yemek.
Evet. Hımm. Ama evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hımm. Ya. Imm. Var, benim anneannem mesela, eee, şeyi çok güzel yapar.
Hı hı, neyi?
Enginar dolması. Bilmiyorum denedin mi yedin mi hiç?
A, ilk defa duydum biliyor musun? Nasıl bir şey?
Eee, enginar yedin mi hiç? Enginar kalbi daha çok gerçi, eee, var ama.
Eee çanak, hani, enginar çanak, bezelyeli havuçlu falan bir tek onu yedim.
Hıı, hı hı. Anladım. Ya şöyle, aslında, eee, bildiğimiz böyle, hani, yaprak sarma içi var ya etli, etli dolma. Eee, şey gibi düşün, onun, eee, enginarın içini oyuyorsun. İşte, enginar işte kararıyor falan. O kararmaması için hemen hemen; hızlı hızlı, işte, limon suyuna falan batırıyorsun enginarı komple. Yapraklarıyla, yani, böyle.
Hı hı. Hı, hı hı. Evet. Evet. He he. Hı hı.

Evet, yani, emm, bilmiyorum. Herhâlde biraz bu Akdeniz, hani, böyle, meyvesi gibi bir şey. Eee, burada tabii, eee, şimdi Halloween geliyor, Cadılar Bayramı geliyor ya, kabaklar gelecek. O yüzden çok heyecanlıyım. Mevsimlik çünkü.
Evet, hı hı. Doğru. Artık Türkiye'de falan bulursan burada döner Of! Kabak zaten Bütün kış kabak oluyor. <chuckles> Ben de çok yapıyorum kabak tatlısı burada, fırında böyle cevizli, tahinli falan. Keystone' da tahin aradım bayağı. <chuckles>
Evet. Ben tencerede yapıyorum. Tahini evet. Eee, Lübnan marketi falan var burada mesela. Ben Lübnan marketinden aldım. Şey var, bir de Amazon'dan falan da alıyorum. Orada da satılıyor bazı şeyler.
Hıı. A, ilginç! Ben direkt Eston marketinde buldum biliyor musun? Büyük hiper marketler var burada. Orada tahin buldum ve çok şaşırmıştım. Zaten Türk markası.
A! Hımm, ama evet çünkü Avrupa Türkiye'ye yakın olduğu için o tarz ürünler daha rahat. Ben şimdi Meksika'dayım burs <chuckles> Burada.
Evet. Hımm. Orada daha zor tabii. Burada, hani, Estonya uzak olmasına rağmen buldum ama senin bulman biraz daha zor olabilir. Artık Amazon'dan. <chuckles>
Burada 1 tane sadece 1 tane Türk market var. Eee, mesela geçen beyaz peynir alacaktım, e, kahvaltı Türk kahvaltısı yapalım diye böyle evde. Hepsi koyun peyniri. O Amerika'dan geliyormuş ürünler. Türkiye'den gelmiyor.
Hıı. Hı hı. A ha. O! <chuckles> Amerika'dan. Enteresan. Çok, buraya da Hollanda'dan falan geliyor gerçi düşününce, Türkiye'den değil de bu, eee, şeyler. Hani, marka Türk markası ama, eee, nereden geldiğine bakınca, ya Almanya ya Hollanda'dan geliyor. Türkiye'den buraya da zor ama mesafeyle alakalı olabilir belki.
Evet, eee, ama hepsi Türk malı. Hı. Evet. Hımm. Evet, evet. Mesafeyle ilgili, bir de işte gümrük anlaşması varsa o ülkenin falan. Ya, Amerika'yla Meksika'nın gümrük anlaşması var. E, yani, biraz ondan kaynaklanıyor. Eee, yani, demek istediğim, eee, mesela her hepsi koyun, ben de koyun peyniri yiyemem. Çok ağ keçi peyniri de sevmem. Bana böyle çok ağır gelir. Böyle eski kaşar falan. Hani, şarap peynirleri vardır ya, böyle, ben onları mesela sevmiyorum. Yani, bana böyle çok ağır geliyor genel olarak.
Hımm, doğru. Doğru. Hı hı. Hı hı. Hı, inek olacak. <chuckles> Hıı. <laughs> Hımm. Benim peynire bu arada alerjim var. Ben hiç yemiyorum. <chuckles> O yüzden hiçbirinin tadını bilmiyorum ama kokularına bile tahammül edemediğim için, özellikle o şarap peynirlerinin, eee, yok, aslında şöyle; sanırım bir mayalanmış, yani, sütün içerisindeki mayalanmış bir bakteriye çünkü sadece yoğurt ve peynire var. Süte, tereyağına falan yok ama peynir ve yoğurt tüketemiyorum. Evet, bayağı bir yemek sıkıntı oluyor benim için.
A! A! Laktoz mu yoksa şey mi? Hımm. A! Çok kötüymüş ama üzüldüm.